Ja, doch. Also, es gibt auch also, wir haben ganz viele Bücher natürlich auf Deutsch hier liegen, ne, äh, auch, ja, so Hörbücher. Äh, ich finde es auch grade schön, auch so das das kulturelle, die kulturellen Aspekte, ne, so bestimmte Geschichten, dass das einfach auch, ähm, übermittelt wird, so. Ja, ähm, ich weiß also, Adventsgeschichten, zum Beispiel so was oder es gibt diese Bücher, äh, „Wieso, Weshalb, Warum?” Und ich weiß auch nicht, also, irgendwie ist das dann einfach noch mal so 'n anderer Vibe. Ähm, oder es gibt auch so tolle Hörbücher aus Deutschland, ähm, wo ich für's fast Äh, ja, ich ich meine, 'n Klassiker aus meiner Kindheit ist, äh, Benja Benjamin Blümchen zum Beispiel oder der der Grüffolo zum Beispiel ist ganz toll, finde ich. Äh, das kann man auch einfach nicht, ähm, übersetzen. Oder es gibt einen ganz tollen Kinderpodcast, der nennt sich „Mira und das fliegende Haus“. Äh, also, ich gucke da schon, dass die Kinder da was mitbekommen. Oder auch, ähm, Rolf Zuckowski, also, das ist ja auch so deutsch irgendwie. Ja, ja.
Mhm. Mhm. Mhm. Was meinst du da konkret zum Beispiel? Ah okay. Mhm, ja. Ja. Okay. Welche zum Beispiel? Okay. Okay. Okay. Okay. Aber das sind ja alles tatsächlich so die Klassiker, die wahrscheinlich irgendwo die aus deiner Kindheit also, so neuere Kinderbuch-Autorinnen und Autoren wie Sabine Bohlmann oder, äh, wen gibt's denn noch. Oliver Scherz. Das sind so Sachen, die seid sind bei euch noch gar nicht angekommen sozusagen, wie ich wie ich wie's so klingt 'n bisschen. Da gibt's tolle Sachen, musst du mal gucken. Also
Ja. Wahrscheinlich nicht. Das kann sein. Wahrscheinlich nicht. Mhm. Ja, okay. Nehme ich mir jetzt vor für Weihnachten dann. <laughs>
ähm Genau. Nein, also, grade die Sabine Bohlmann, die macht erzählt wunderschöne Geschichten. Ich finde auch in 'ner tollen Sprache. Also, grade wenn du sagst: „Es ist schön und wichtig, die Sprache mitzunehmen“, da kann man viel mitnehmen. Oliver Scherz macht sehr, sehr schöne Geschichten. Ähm, und, ähm, ja auch auch für grade für das Alter ganz toll. Also, ähm, da da grade wenn's auch darum geht, 'n bisschen die Sprache mitzunehmen ich denke übers Gehör kann man einfacher als jetzt über na gut, der Kleine, 4, wird noch nicht lesen können, vermute ich, oder?
Mhm. Mhm. Ja. Ja. Mhm.